Kesinlikle öyle oldu ve, eee, yani bir de şimdi Türkiye'deki, işte, ekonomik şartlardan dolayı pahalılığı görünce Yani ben orada kalmış olsaydım sonuçta, işte, bir işim vardı. Eee, kendi adıma bir iş yapıyordum, ticaret yapıyordum ve yani bu kurlarla orada nasıl iş yapmaya devam edebilirdim çok zor olurdu benim için. O yüzden 3 sene önce tam böyle sınırında neredeyse buraya gelmiş olmak, beni bir defa oradan, yani o, eee, bu şu andaki bu pahalılığı yaşamaktan kurtardı. Burada şimdi çok daha
Anladım. E, yaşam olarak Türkiye'den daha mı ucuz olduğunu düşünüyorsun Valensiya'da yaşamanın veya masrafların vs. Öyle mi?
Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii, tabii. Kesinlikle. Yani Türkiye'deki şu anda, işte, bu yaz, eee, gittim ziyarete Türkiye'ye, eee, <chuckles> y ya ailemde yemeğe gidiyoruz mesela bir yere. Ben inanamıyorum gelen fiyatları duyunca, hesapları duyunca. Çünkü veya, işte, a a kuzenimle, yani, bir örnek mesela bu çok şey, inanılmaz iyi bir örnek. Bir kuzenimle bir akşam, işte, görüşmek için çıktık. 1 tane bira içeceğiz ve bira, eee, Türkiye'de ₺400'ydı, yani yaklaşık, eee, €8 yapıyor. Burada Valensiya'da €8 dersen yani 1 biraya, muhtelemen seni, yani, böyle ters ters bakarlar sana. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Evet, evet, yani inanılmaz bir fark var şu anda. Çok, ciddi.
Çok ilginç. Hı hı. <chuckles> Evet, inanılmaz. Kokteyller içebilirsin büyük ihtimal orada, değil mi sekiz euro kokteyller veya d daha büyük şeyler. Gerçekten çok büyük fark. Doğru, yani aslında o anlamda da hem ekonomik olarak aslında daha, eee, m masrafsız daha uyguna gelmesi de çok ilginç ama bir yandan hem hayat kalitenin arttığını, eee, çok söylüyorsun. Eee, bisikletle tüm şehri kat edebilmek, hani hem sağlık olarak iyi hem, eee, kafa rahatlığı, güvenlik, iii, algısı olarak da çok iyiye işaret. Eee, onun dışında, emm, hani, seçimini, eee, yaparkenki planların beklentilerinin büyük ölçüde karşılanması ve onun üstüne de çıkması çok büyük şans. Eee, gerçekten, eee, aslında etkileyici bir hikâye. Eee, son olarak, eee, böyle bir plan yapan kişilere de önerirsin zannedersem, değil mi?
Bence de.